Ist wie so 'n Gang über dünnes Eis, ja, äh, wo ich so bisschen Angst habe einzubrechen. Äh, oder 'n anderes Beispiel wäre, weißt d äh, ich weiß nicht, ob du Moore kennst wo so 'n Knüppelpfad drauf liegt, ja? Äh, dass man einigermaßen sicher über das Moor kommt u ne, und wenn du da runterfällst, dann liegst du drin, ne? <chuckles> So das ist so 'n bisschen das Gefühl, das sich da bei mir einstellt, äh, obwohl meine Güte, ja, äh, ich habe mich schon manches Mal gefragt: „Okay, äh, was ist jetzt die größtmögliche das größtmögliche Risiko”, ne?
Ja. Mhm. Ja, kenne ich, mhm. Klar. Mhm. Dann also, den Ansatz finde ich gut, erstmal zu hinterfragen, was kann denn überhaupt passieren? Und, meistens ist es relativ überschaubar. Jetzt gehe ich aber nochmal zurück auf den Flugschein, den du gemacht hast. Hattest du da ursprünglich auch Angst, dass du dich da blamierst, dass das nicht funktioniert?
M Mhm, m Mhm. Ja. Ne, überhaupt nicht, ne. Das da wusste ich einfach, wenn ich genug Training habe, genug Übungsstunden mit dem Lehrer, äh, irgend da habe ich die meiste Muffe gehabt, dass er irgendwann nicht mehr hinten drin sitzt. <chuckles> Dass ich irgendwann, äh dass der Start kommt, ja, das Seil ha ist eingehängt und, äh, ich frage ihn, ja, irgendwas, ne, und ich merke plötzlich, der ist gar nicht mehr da, ja? <chuckles>
Gar nicht. Okay. Ja. <chuckles> Ja. Ja, ja, ganz alleine. Und, ähm
Richtig, genau.
<clears throat> deswegen ist es, glaube ich, so: du bist ja kein besonders also, das unterstelle ich jetzt mal, kein besonders ängstlicher und vermeidender Mensch, ist das richtig?
Mhm. Das ist richtig, ja. Also, ich liebe das Abenteuer, ja. Mhm.
So. Okay, das hat sich auch bisher so angehört. Und deswegen liegt es jetzt vielleicht in der Sache, dass das bei dir so 'n bisschen Angst vor der Blamage, ähm, auslöst und 'ne Angst, ja, vom Steg zu fallen.
Mhm. Mhm. Ja, genau, das ist das auch, ne? Äh, ich offenbare ja sozusa ich offenbare sozusagen ja, Entschuldigung. Ich offenbare ja sozusagen eine, äh, unbekannte Seite von mir, ne?
Also das jetzt vielleicht ein besonders Ja. Ja, ach so, ah okay. Ja, das heißt, äh, dieser Podcast hat auch viel mit deinen Emotionen zu tun.
Mhm.